Alors écoute, heu, je voulais te parler parce que j'ai, heu, j'ai j'ai un petit problème, heu. Ça fait quand même pas mal de temps, en fait, que je l'ai. Hem, alors si tu veux, moi je suis quelqu'un qui, heu, qui, <chuckles> c'est drôle de dire de dire ça comme ça, mais heu, voilà je j'aime beaucoup, heu, manger, hein, que je pense comme beaucoup de personnes. Hem, sauf que j'ai un petit peu du mal à, heu, enlever cette mauvaise habitude de, heu, de manger tard le soir. C'est-à-dire que, par exemple, je vais manger, heu heu, bah à 18:00-19:00 normalement. Hem, mais après je suis quelqu'un qui se couche assez tard et je sais que je vais très, très souvent revenir vers 22:00-23:00, heu, bah, dans la cuisine, je vais grignoter quelque chose, heu, me faire me préparer quelque chose à manger.
Oui. Ouais. D'accord, presque un un 2e repas dans la soirée en fait?
Oui, en fait, c'est c'est ça ouais. Sauf que bon, bah, j'en ai déjà mangé, heu. Heu, j'ai aussi mangé à 12:00. Du coup, au lieu de manger, heu heu, 2 fois dans la journée, je vais en je vais manger 3 fois quoi.
Ouais. Et ça c'est une, heu, c'est vraiment une habitude de fonctionnement? C'est tous les soirs? C'est occasionnel?
Bah, en fait, c'est vraiment, heu heu, je dirais qu'à ce stade là, c'est vraiment devenu, u u une habitude oui. Disons que, je sais que vers vren vers 22:00-23:00, je vais avoir un un sorte de u heu, oui un une sorte de creux et puis, hem, j'aurais vraiment envie d'a d'aller manger quoi.
Mmh mh. D'accord et du coup, c'est vraiment manger, heu, par faim? Ou c'est par ennui, heu? C'est un une compensation de stress, un vraiment quel, heu, comment tu ressens ça en fait? Cette, heu, cette envie cette faim qui vient.
Alors, en fait, hem, je pense que je me dis que c'est par faim, mais, heu, je pense que c'est plutôt par ennui. Parce qu'en fait, comme le soir, hem, ben, heu, je suis posé dans mon lit ou ou ou dans le salon et que je fais pas, heu, grand chose, hem, je p je pense qu'en fait, pour combler un petit peu ce vide, heu, je vais aller me faire quelque chose à manger, quoi.
D'accord et et qu'est-ce qui te dérange dans cette habitude en fait d'aller grignoter le soir? Est-ce que c'est heu, tu te dis que ça va être un problème de santé, que c'est pas bien? Est-ce que ça t'empêche de dormir, heu? Heu, voilà, qu'est-ce qui qu'est-ce qui te dérange, du coup, par rapport à ç
Bah. Alors en fait déjà, il y a le côté, heu, po du côté santé, heu, à cause de ça enfin, pas que à cause de ça, mais en tout cas, c'est c'est pour, heu, c'est, hem, c'est c'est notamment à cause de ça que j'ai pris un peu de poids, hem, donc ça, voilà, donc je suis pas encore à un stade où je suis trop affecté par ça, mais bon, heu, disons que ça ça fout un peu le moral, heu, heu, ça ça ça fait un peu baisser le moral. Et, heu, et aussi, comme dit, par rapport, heu, au sommeil, heu, tout simplement, bah, on sait tous très bien que, quand on mange tard le soir juste avant d'aller se coucher, heu, bah, ça nous empêche de passer une bonne nuit.
Oui. Ouais, ouais, donc c'est oui, donc tu ressens, quand même, une vraie problématique autant de de «santé» entre guillemets que, bah, de santé, globalement. Que ce soit que le poids ou le le sommeil, c'est 2 choses qui peuvent t'affecter, heu heu, ça affecte ça t'affecte après, sur ta fatigue le lendemain? Est-ce que tu sens que le par le fait de manger, tu te sens un peu lourd ou pas à l'aise ou mauvaise digestion? Est-ce qu'il y a un impact, heu, un peu dans ce sens-là, derrière?
Oui, c'est ça, oui. Alors, tu sais, heu, j'ai j'ai pas vraiment réfléchi, heu enfin, disons que je suis pas en capacité de vraiment savoir, hem, heu, est-ce que c'est ça vraiment qui a un impact au réveil? Hem, mais c'est vrai que, heu, quand quand je réfléchis, hem, bah, quand je mange tard le soir, comme ça, heu, bah, je me réveille avec, heu, moins d'énergie et et je pense que c'est vraiment en lien avec le fait que ah, bah, je passe une moins bonne nuit et et du coup ça a un réel impact, heu, sur mon ner sur mon énergie le le lendemain.
Mmh mh. Et tu as tendance à manger plus sucré, dans ces cas-là, ou salé? Qu'est-ce que tu vas chercher à grignoter, en fait, quand tu manges le soir?
Alo alors, c'est c'est vraiment, heu alors je sais vraiment pas si on peut comparer à ç heu, avec une, heu, crise de boulimie. Heu je pense que je suis vraiment pas à ce sat à ce stade là. Hem, mais, heu, disons qu'en fait, je vais vraiment, heu, un peu manger de tout, quoi. Ça peut être du salé, du sucré, heu. Heu, je vais juste me me mo me me goinfrer, quoi.
D'accord, tu remplis l'estomac. Oui, c'est pas pas une boulimie, oui, je comprends bien, hein, c'est c'est, heu, parce qu'une boulimie c'est c'est c'est une réelle pathologie, c'est autre chose mais, heu, mais oui c'est la sensation, en tout cas, que ça te donne. Tu as l'impression de de simplement avoir besoin de te remplir l'estomac?
Oui, c'est ça. C'est c'est ça.
D'accord. Et et est-ce que tu as essayé, hem, des alternatives plus saines tant qu tant qu'à grignoter après tout, heu, tu peux si tu sens que c'est un peu, heu, entre guillemets «frénétique», si je comprends bien et que tu as besoin d'y aller, heu, est-ce que tu as essayé, heu, je sais pas, heu, quelque chose comme, heu, comme, par exemple, boire un thé? Des choses comme ça pour te remplir l'estomac autrement, peut-être?
Alors c'est vrai que j'ai pas vraiment pensé à ça parce que bon, su sur le sur le coup, hem, bah, j'ai l'impression de vraiment avoir envie, tu sais, de, heu, bah de choses pas très saines quoi, heu, de de de sucre, heu, des trucs assez gras, voilà, mais, hem, a alors, c'est c'est vrai que bon, heu, si maintenant je venais à à à remplacer, heu, ces aliments-là par des choses plus saines, hem, je pense qu'entre guillemets, heu, ça va pas me satisfaire de la même manière mais je pense que je pense que oui. Après sur sur le avec l'habitude je de je pense que ça pourrait me satisfaire, ouais.
Mmh mh. Et et si hem, ce que tu parlais tout à l'heure, tu disais que c'était une, heu, un peu une forme peut-être d'ennui ou tu sais pas quoi faire, donc, heu, donc donc tu vas manger. Heu, et le soir, qu'est-ce que tu fais? Comme tu dis, tu es n dans ton lit, tu regardes la télé? Tu fais tu fais quoi dans ces moments-là?
Alors, heu, pour moi, le soir, c'est vraiment l'occasion de vraiment décompresser. Et puis, je vais pas trop me tracasser la tête donc ça va beaucoup être, voilà, film ou série, heu heu, être sur le téléphone, heu heu, parfois, heu, peut-être parfois même jouer, heu, à la console.
D'accord. Heu oui. Oui, donc heu, donc, oui. De toute façon c'est un moment tu veux être posé donc, heu, est-ce qu'avoir une activité, à ce moment-là, ce serait quelque chose d'imaginable pour toi? Pour finalement t'occuper la tête autrement et et empêcher cette faim de venir?
Alors, heu, ça dépend à quelle activité, parce qu'après je je travaille assez, hem, je travaille plutôt, pas mal, la la journée. Hem, donc après, le soir, c'est vrai que j'ai pris l'habitude, du coup, plutôt, vraiment prendre ce temps là, pour, heu, me reposer un maximum. Hem, après je sais pas, est-ce que tu as des suggé suggestions de d'activités, par exemple?
Activité, ça pourrait être, par exemple, heu heu. Je pense certains font des des choses toutes bêtes, heu, du après, c'est c'est, heu, d comme du mandala, d du coloriage, ça paraît bête, hein, mais c'est des choses qui occupent l'esprit. On pense à rien d'autre, on se vide la tête avec ça. Heu, ça peut être du, heu, du montage vidéo, des petites t'amuser à faire des petits montages, heu, je sais pas, pour des amis, pour toi, pour, heu des choses comme ça, mais une activité, en fait, un peu créative, finalement, qui te permette de remplir la tête d'autres choses que cette envie de faim qui va venir, heu. Parce que, finalement, quand tu te vides la tête le soir et que tu ne fais rien, parce que tu as besoin de décompresser de ta journée ce qui est tout à fait normal, heu, finalement, bah, du coup, il y a peut-être un comme tu disais, un peu d'ennui qui vient et heu, et donc, besoin de le combler avec autre chose et du coup, en allant manger, et si tu avais une activité, peut-être, un peu créative, qui te fait du bien aussi, qui puisse te faire du bien. Je sais pas ce que tu as comme loisir, ou ou comme si tu as des petites loisirs créatifs ou des choses comme ça qui t'intéressent?
Ah ouais, c'est c'est vrai que tu as tu as raison puisque, bon, c'est vrai que, bon, là, ce que je fais le soir, c'est, heu, c'est pas très stimulant pour le cerveau. Enfin bon, heu, si les les les écrans, c'est stimulant, mais pas de pas de la même manière et heu, c'est vrai que, oui, ça ça peut créer, heu, une forme d'ennui, hem, mais après, pour les loisirs, hem, alors par exemple, heu, je j'aime bien, heu, créer des couteaux, mais bon, après c'est je me vois mal faire ça à 22:00 le soir, hem, mais après, je sais pas, par exemple, est-ce que je pourrais, heu, par exemple lire? Je sais que c'est quelque chose que j'ai toujours, heu, bah, voulu commencer à faire plus, heu, hem, de manière plus fréquente ou ou plus longue, donc, heu, c'est vrai que je pourrais par exemple, heu, un petit peu plus lire le soir ou ou même, heu, j'ai entendu dire que, bah, lire avant de de se coucher, heu, ça ça aidait justement, heu, au ni au niveau du sommeil.
Oui. Mmh. Oui, et puis parfois peut-être, heu, si, heu, tu veux limiter ta ta faim, simplement, quand la faim vient, si tu es en en train de lire ou justement, une activité comme ça. Des fois, boire un grand verre d'eau, ça te remplit l'estomac et ça te permet de limiter la faim, tout simplement.
OK, ouais. Ouais, donc ouais, c'est vrai, j'ai déjà entendu parler de de ça de, heu, bah, de de de boire un un verre d'eau ou une autre boisson histoire de de remplir l'estomac quoi du mais à voir, après, je sais pas si ça va me remplir, bien évidemment, de de de la même manière, mais, heu, ouais je je pense que ce serait une possibilité, ouais.
Mais, bien sûr. Oui, après, c'est peut-être l'envie de le une envie parfois de certains aliments, est-ce qu'il y a des envies particulières qui viennent dans ces moments-là? Du une envie de sucre? Une envie de quelque chose en particulier?
Alors après, hem, c'est c'est vrai que comme c'est heu, c'est un peu, une sorte de de caprice, heu, c'est souvent, heu, le sucre. J'ai j'ai un petit faible, heu, pour le sucre, ouais.
Mmh mh. Envie de te faire plaisir en fait.
Oui, c'est c'est un petit peu ça, ouais. Ouais, mais en fait, je pense que c'est ça. Je pense que ça ça rejoint un petit peu le heu, tu sais? Le sentiment de vouloir dé décompresser, heu, tranquille profiter de ma soirée et en même temps, je pense que j'associe en fait la nourriture, heu, à cette envie là en fait.
Oui. Oui. C'est ça oui, et donc, heu, après tu as une passion du coup pour la fabrique de couteaux. Après je comprends que le soir, ça fait peut-être du bruit, je sais pas, le fait d'aiguiser ou des choses comme ça, heu, c'est peut-être pas le bon moment pour le faire. Hem, mais tu pourrais peut-être te trouver une autre activité, comme ça créative, ou ça pourrait être simplement préparer le schéma. Je sais pas si tu tu dessines peut-être sur des couteaux ou tu fais des motifs dessus?
Heu, alors ça p je peux dessiner, mais c'est pas un je sais pas, c'est pas un c'est pas vraiment ma spécialité. Je suis pas vraiment là à faire des motifs, mais, heu mais, heu, après oui, ça m'arrive des fois de de d'inscrire, heu, des choses de des choses dessus. Hem, mais après maintenant que tu m'en parles, c'est vrai que je pourrais peut-être consacrer le le soir justement à à à p à faire plus le design on va dire de des couteaux et cetera.
Mmh. Simplement imaginer. Mettre sur papier voilà, tout toutes les idées qui te viennent, heu, faire des petits schémas, des petites choses en disant: «Tiens je pourrais faire ça par la suite, heu, quand je me remettrai dessus» mais mais finalement oui, occuper ton esprit autrement, heu, pour ne pas avoir à penser à à cette nourriture. Et puis, tu me disais aussi que tu as tendance à manger tôt si je comprends bien, 18:00-19:00 c'est ça?
Oui vers, heu, 18:00-19:00 en général, heu, je je je mange oui.
Et bah, tu pourrais peut-être, heu, te dire: «J'attends un peu, je laisse la faim venir un peu plus», manger peut-être que vers 20:00, et ça limiterait peut-être ton envie d'y retourner, heu, vers 22:00-23:00.
Mmh. Bah tu sais quoi? En vrai, j'ai jamais pensé à cette, heu, à cette chose là. Parce que c'est vrai que, moi depuis tout petit, heu, bah on va dire que, en fait, si tu veux m mes parents, heu, eux, ils mangent, à justement, à 18 et 19:00. Mais eux, après, c'est des personnes qui vont se coucher à 21:00-22:00, quoi. Donc pour eux, c'est assez, heu, le normal. Mais bon, moi qui me couche quand même, qui a l'habitude de me coucher assez tard, heu, hem, c'est vrai que ça paraît maintenant plus logique de, heu, peut-être décaler justement ce ce moment, enfin le moment du repas.
Mmh. Mmh. Oui après c'est u une très bonne habitude de manger tôt. Donc je je voudrais pas casser une habitude, <chuckles> ou une bonne habitude. Mais mais c'est vrai que si, heu, ça pourrait, peut-être <clicks tongue> comme tu dis, comme tu, heu, te couches plus tard. Tu avais un rythme, ce rythme là, mais par rapport à une heure de coucher qui était, heu, finalement plus tôt, si tu as décalé ton rythme et que tu te couches plus tard, ben oui ça pourrait être intéressant, d'essayer, peut-être, de manger un peu plus tard et voir si, ça calme justement cette, heu, cette faim qui vient plus tard.
Non, mais c'est clair, parce que là, en fait, clairement entre le moment du repas et le moment où je me couche. Heu, en fait, il y a un énorme heu, un un énorme temps et heu, et et je pense c'est ça aussi qui qui m'incite à à aller remplir, heu, à aller me remplir l'estomac. Hem, mais en tout cas, heu, ouais, en tout cas super conseil, en tout cas, vraiment merci beaucoup, hem. Comme dit, je vais vraiment essayer de, peut être, heu, bah, co un petit peu plus combler mes soirées avec des choses que que j'aime faire et et et heu, pour combattre l'ennui, comme dit donc, heu. Heu, la lecture ou alors même en vrai, je sais, c'est vrai que je pourrais designer un peu mes couteaux le soir. Et et heu, et ouais pourquoi pas, heu, manger en réalité, un petit peu plus tard le soir, ouais.
Bah, je te souhaite, heu, de d'arriver au bout de ta démarche en tout cas. Te tu as visiblement toutes les cartes en main pour y arriver.
Merci. Merci beaucoup.